Eee, iya, ada iya, harus ada yang megangin 2 orang, kalau lompat tali. Nah terus heeh.
Mhm. Nah, terus kok heeh, kalau, Kakak, main lompat tali tuh, biasanya banyak-banyakan atau gimana tuh? Atau emang ya udah, buat seru-seruan aja gitu mainnya?
Eee, kalau lompat tali biasanya kita banyak-banyakan, rame-ramean, biar lebih seru. Soalnya kalau misalkan sedikit orangnya tuh kurang seru.
Oh, oke. <chuckles> Benar sih, langsung selesai gitu ya jadinya.
<chuckles> Iya, nah, kalau lompat tali tuh kita banyak-banyakan, nah terus itu ada step-stepnya. Jadi awalnya tuh, eee, dari mata kaki, terus nanti naik ke, eee, apa, lutut, terus naik lagi, naik lagi sampai paling tinggi tuh di atas kepala.
Mhm. Mhm. Oh, mhm. Wah, gimana itu lompatnya?
Iya, ne iya ak kalau aku sih waktu itu nggak bisa yang sampai di atas kepala, tapi teman aku ada yang bisa.
Lompatnya sampai di atas kepala?
Iya, sampai di atas kepala, lompatannya tinggi banget iya, <chuckles> makanya aku juga bingung gimana caranya itu dia.
Ah, tinggi banget dong lompatnya. <chuckles> Wah. Itu, teman Kakak, sekarang ini jadi atlet lompat angkat lompat tali nggak tuh, Kak? <laughs> Sampai setinggi itu ya.
Ah, mungkin mungkin, <chuckles> kalau ada i iniannya ya, olimpiadenya.
<chuckles> Oh, iya, benar banget. Tapi, kalau di inget-inget soal apa ya, mungkin, eee, game-game dulu ya, permainan tradisional nih kayaknya seru banget ya, jadi keinget masa kecil dulu. Eee, mungkin jadi keinget nggak sih, Kak, kayak masa sekolah dulu gimana serunya, terus pulang sekolah mungkin main sama teman, gitu nggak sih, Kak?
Mhm. Mhm.